Aku kayaknya harus menemukan keseimbangan dalam keseharianku nih, aku butuh temen cerita dan kamu mau dengerin kan?
Oh, mau dong, silahkan! Boleh ceritain, sok.
Oke. Nanti kalau kamu punya perspektif atau masukan ke aku boleh ya. Jadi, aku tuh lagi kewalahan, gitu ya, untuk mencari keseimbangan, mmm, karena pekerjaanku yang padat, gitu ya. Jadi cerita dikit, aku tuh ada 3 pekerjaan yang berbeda, gitu ya. Ada pekerjaan yang, e emang jatuhnya sih kantoran, gitu ya, di gaji bulanan. Ada yang pekerjaan passion, ada yang pekerjaan remote gitu. Dan ini aku lakukan secara bersamaan, gitu. Satu sisi memang dari segi penghasilan aku seneng banget, gitu ya. Tapi memang, mmm, ini aku jadi kesulitan nih menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat, gitu. E enggak enggak sedikit, gitu ya, aku jadi memprioritaskan kerjaan remote yang terbuka kapanpun kesempatannya. Dan karena, eee, satu dan lain hal nih aku kayak ngerjainnya malem dan itu memotong waktu istirahatku, gitu. Jadi aku kayak ngerasa, "Wah, nih tidurku udah mulai enggak teratur nih. Udah mulai berantakan." Gitu ya. Mmm, tapi satu sisi juga kan karena kebutuhan juga, gitu ya. Jadi aku agak bingung sih untuk ngakalin ini sih sebenernya.
Boleh boleh boleh. Oh, iya, paham. Oke. Paham paham paham. Jadi, eee, memang yang kamu kerjain emang beneran banyak aja ya dan pasti susah banget untuk bisa ngatur jadwal, eee, di setiap pekerjaannya dan termasuk jadwal istirahat juga. Padahal jadwal istirahat tuh salah satu yang memang harus diprioritaskan sih sebenernya dan, ah, eee, idealnya begitu. Cuma karena memang, eee, pekerjaan yang kamu ambil ini, eee, lumayan ada 3, jadi wajar banget kalau misalnya, eee, susah. Cuma aku mau tanya dulu nih kalau dari, eee, rutinitas kamu selama seminggu atau dalam sehari, itu berapa jam sih kamu bisa kerja dan berapa jam bisa istirahatnya?
Mhm. Nah gitu. Mhm. Nah, mmm, itu sebenernya tentatif sih. Maksudnya karena peluangnya terbuka terus gitu ya, jadi aku kan kayak lebih memprioritaskan selama pekerjaan ini masih ada, kalau bisa aku ambil gitu ya. Jadi enggak jarang juga gitu ya dari melek mata tuh udah, eee, nyicil kerjaan gitu ya. Kadang harus koordinasi, kadang memang harus kerjaan yang lain keluar. Kalau udah selesai balik lagi ya prioritasnya lagi pekerjaan lagi. Eee, istirahat sebentar, eee, urusan rumah gitu ya. Malem juga kerjaan lagi gitu. Bahkan sampai larut malem, eee, jam 1.00 jam 2.00, pernah juga jam 3.00 sampai pagi sekalian juga pernah, abis itu baru tidur, gitu. Dan iya, bangunnya jadi siang gitu dan gitu terus, mengulang gitu terus gitu.
Oke. Oh oke. Jadi bisa dibilang, sepadat itu dan minim waktu buat istirahat ya emang ya. Emang kalau dari setiap minggu, ada enggak satu hari gitu, jadwal kamu free tanpa pekerjaan apapun?
Mmm, kayaknya kalau sekarang ini selama e pekerjaan terbuka, kayaknya enggak ada deh, aku kerjain setiap hari sih. Karena mungkin ada ketakutan, mmm, ada pikiran sayang gitu loh. Maksudnya selama projeknya masih ada, gitu ya. Selama, mmm, apa kan karena kan projeknya bisa jadi enggak ada, gitu. Karena karena ya? Jadinya maksimalin gitu. Nah, itu sih yang ngebuat aku kayak, jadi nahan-nahan untuk istirahat sih karena timing-nya lagi sayang gitu, untuk ditinggalin sih, gitu.
Oh, oke. Iya, betul. Oh. Paham paham paham. Emang, mmm, siklus kerja seperti ini tuh kamu kerjakan mulai dari kapan sih?
Mmm, kalau yang kerjaan, mmm, remote ini, mungkin sekitar 3 bulanan kali ya. Baru ada, gitu. Kalau sebelumnya sih, ya aku enggak ada kesulitan sih untuk istirahat, gitu ya. Bahkan m cenderung teratur lah, gitu. Nah makanya selama 3 bulan ini, eee, kayak ritmenya tuh masih berantakan, gitu. Karena memang kebutuhan juga kan. Jadinya aku kayak serba salah gitu. Pengen seimbang, tapi kan enggak mungkin, gitu. Jadi pengen ngakalin nih gimana biar aman, gitu intinya.
Oke. Iya iya iya. Oke, paham. Ya ya ya. Kalau dari 3 bulan terakhir nih, eee, ini kamu boleh kasih tahu saja kalau misalnya aku salah ya. Berarti bisa dibilang, 3 bulan terakhir kamu belum punya waktu yang proper gitu untuk bisa istirahat secara fully, yang emang bener-bener bisa nge-refresh diri kamu?
Kadang-kadang sih kalau memang lagi capek banget atau lagi enggak enak badan gitu ya, paling sih aku kayak ngebatasin gitu. Jadi ngerjain pekerjaannya enggak terlalu banyak banget, gitu. Biasanya kan kayak kejar target gitu ya. Tapi kayak, "Oke lagi butuh istirahat nih." Eee, paling sih ngakalin gitu ya cuman ngambil berapa pekerjaan kayak cuman 2, 3 jam abis tuh, eee kadang-kadang juga kayak ada kerjaan lain yang harus diurusin. Nah tapi, bisalah untuk istirahat yang lumayan proper gitu. Tapi itu jarang banget sih.
Oh, oke Pak. Iya iya. Iya. Oke. Nah, oh berarti, mmm, dalam 3 bulan ini ada sekali, 2 kali, tapi memang enggak, eee, belum jadi hal yang kamu prioritaskan gitu ya. Mmm, 1 pertanyaan lagi nih, aku masih penasaran sebenarnya. Kalau dari kamu sendiri tuh mendefinisikan istirahat itu apakah memang, eee, pure dari istirahat fisik aja atau mungkin kamu juga ngerasa perlu istirahat, eee, dari aktivitas dan mungkin punya quality time sama keluarga atau temen-temen gitu?
Betul. Mhm. Kayaknya keduanya deh. Maksudnya istirahat e sebenernya sih bisa dibilang istirahat sekarang juga, mmm, cukup sih. Cuman memang lebih ke waktunya berantakan ya. Dan, mmm, apa ya? E mungkin karena berantakan itu kadang-kadang juga jadi ngerasa siangnya tuh ngantuk, enggak produktif dan lain-lain ya. Terus satu sisi juga kayaknya pengen juga sih punya waktu untuk me time lah, dalam artian, eee, mungkin kalau enggak sama keluarga, gitu ya, kan kerjaan remote kan juga di rumah ama keluarga, gitu ya. Mungkin lebih ke yang relaxing atau mungkin kayak lebih ke e punya blok waktu untuk ngerjain, apa? Bukan ngerjain sih, lebih ke mungkin staycation atau dan lain-lain. Cuman belum ada waktunya sih, gitu.
Iya. Iya. Paham paham. Ya. Ya. Oke. Jadi, m aku udah cukup paham sih sama gimana e kondisi kamu sekarang. Dan satu hal yang harus diapresiasi sih kamu emang tipe orang yang pekerja keras banget ya. Jadi, selagi ada kesempatan, eee, di gas terus, diambil terus. Karena, eee, kadang kesempatan itu enggak muncul di, eee, 2 kali ya. Jadi, tuh sebenarnya hal yang positif. Cuma memang, eee, perlu ada cara untuk nge-balance gimana, mmm, kamu memprioritaskan waktu bekerja dan juga istirahatnya nih, beserta quality time. Kalau saranku sih, kamu harus tegas sih ke diri sendiri dan kamu harus pahami kalau, mmm, prioritas itu bukan hanya mencari pekerjaan, bukan hanya berinvestasi di waktu untuk bekerja, tapi juga investasi waktu untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan istirahat. Menurutku sih kalau kamu punya waktu istirahat yang tetap dan, eee, cukup, itu tuh juga bakalan berpengaruh sama performa kerja kamu. Sama gimana cara kamu menjalani pekerjaan dengan lebih enjoy, fit dan bersemangat, gitu. Jadi, itu bakalan ngaruh ke projek-projek selanjutnya juga kan? Jadi, mmm, akan lebih baik sebenernya kalau kamu punya waktu yang tegas untuk, eee, istirahat. Jadi, sebanyak apapun pekerjaannya, mmm, tetap yang utama adalah, ah, istirahat yang teratur dan cukup. Enggak usah yang terlalu berlebih. Mungkin kalau kamu memprioritaskan istirahatnya itu, eee, cukup dengan tidur aja 7, 6, 7-8 jam, eee, asal waktunya sama setiap hari, tuh juga nggak papa banget kok. Gimana?
Mhm. Wah. Iya sih, terima kasih. Betul betul. Mhm. Oke. Oke. Iya sih. Mhm. Mhm. Mhm. Oke, oke sih sebenarnya. Tapi memang ya itu karena beberapa faktor itu jadi waktunya tuh bergeser-bergeser terus loh kayak random, gitu ya. Dan kadang-kadang karena waktunya random atau kayak tidurnya terlalu pagi. Nah, ini yang ngebuat aku tuh jadi siklus tidurnya kan berantakan ya. Kadang-kadang pagi ngantuk, siang tuh ngantuk banget, gitu ya. Eee, sore tuh ngantuk banget. Makanya tadi e pernah satu saat, gitu ya, sore ngantuk banget. Ek aku, mmm, sempetin buat tidur tuh, gitu ya. Nah, enak tuh badan. Tapi kan, mmm, apa namanya? Eee, efek sampingnya adalah jadinya seger kan? Dan dan yang pastinya tidur jadi mundur lagi, gitu. Nah, ini yang aku lagi takutin sih ya apa mungkin nih temporer kali ya? Eee, bisa enggak ya untuk, eee, membalikkan lagi nih jam istirahatnya, gitu.
Iya, benar benar. Oke. Ya, betul. Ah hah. Oke. Kalau untuk, mmm, jam istirahat atau waktu tubuh kamu untuk beristirahat itu sebenarnya memang harus berkelanjutan sih. Jadi ketika waktu kamu sehari-harinya masih, eee, kurang teratur, eee, tubuh kamu juga ngasih sinyal bingung. Mmm, dia mau tidur di jam berapa, mau bangun di jam berapa gitu. Jadi saranku memang kamu, eee, harus punya blok waktu. Misalnya dari jam 12:00 siang, eh, 12:00, eee, malem sampai jam, eee, 5:00 pagi atau kamu tetapin sendiri aja yang penting itu menjadi jadwal yang teratur. Bisa dipilih aja dari waktu yang kira-kira kamu paling jarang untuk bekerja di waktu itu. Kalau saat ini saat lagi projek lagi banyak-banyaknya harus kebalik dulu tuh sebenernya enggak papa yang penting teratur mhm, yang penting teratur dan kualitasnya sih. Jadi bukan cuman kuantitas, tapi kualitas tidurnya juga baik, gitu.
Mhm. Iya sih. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Nggak apa-apa ya. Mhm. Oke. Wah, bener juga ya, karena sekarang kan lagi banyak faktor juga nih yang ngebuat aku memprioritaskan pekerjaannya malam. Nanti mungkin kalau udah seimbang, aku bisa nemuin pola kali ya. Dan benar kata kamu sih jadi harus nemuin pola yang tepat ya. Wah, aku jadi lebih tenang nih. Makasih banget udah dengerin dan yang pastinya, eee, nanti aku akan implementasikan nih semua saran-saran kamu.
Ya. Betul. Ya, boleh boleh. Aku juga senang banget kalau ternyata saranku bisa kamu coba untuk, eee, implementasikan dan aku tungguin ya, eee, untuk progress selanjutnya dari kamu gimana. Semangat! Semoga pekerjaan kamu dan istirahatnya juga lancar ya.
Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.